Ehm, no, è stato un po' un piano B, nel senso che la mia passione più grande da sempre è la musica, tant'è che, ehm, il mio secondo lavoro è nel nel weekend, ehm, andare in giro a a suonare per per la città e in caso di cu ne prendendo questo weekend in particolare vado anche i in un'altra città, somma qualche ora di distanza. Quindi nel weekend faccio il dj di durante l la settimana invece lavoro come educatore a scuola. E poi, ehm, nel pomeriggio, sia weekend che somma infrasettimanale, mi capita anche di avere qualche lavoretto online. Ho trovato questo bilanciamento qui appunto, uhm, per far quadrare i conti a fine mese, avere le finanze per pagare tutto ciò che c'è da pagare, che purtroppo, al giorno d'oggi, è sempre tanta roba da pagare. Però allo stesso tempo, uhm cioè, ho rifiutato mi è capitato anche di rifiutare proposte di lavoro, ehm, con contratti con, insomma, delle belle cifre sopra, ma non erano i lavori che facevano per me e non e quindi li ho rifiutati. Ogni tanto ci penso anche.
Mh. Mh. Okay. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Mh. Okay, perché s eri cosciente del fatto che non ti avrebbero appagato, quindi hai detto: "Piuttosto scelgo qualcosa che mi faccia stare bene", ehm, nonostante la paga fosse più bassa.
Guarda io, tra, uhm, scuola al mattino, ehm, serate nel fine settimana, ehm, lavori p lavoro un sacco; però comunque quasi tutti i lavori che ho, ehm, comunque non non mi pesano tantissimo perché, ehm, la musica mi piace, fondamentalmente è nata come una passione e adesso è diventata un lavoro, quindi quando vado a suonare in giro mi d uhm, mi diverto anche un po'. Inizio a essere vecchiotto, faccio un po' fatica fisicamente magari a fare tardi, queste cose qui, però vabbè ho un'altra testa, non è che vado a le feste a parte che n non sto andando a una festa da da uhm, da persona che va a festeggiare, ma comunque sto lavorando. Esatto. E quindi l'approccio è diverso; però fondamentalmente faccio quello che mi piace. Ehm, ripeto l'esperienza comunque con con i ragazzi, a scuola, ehm, a livello anche se un po' pesante perché, sai, magari col tipo di patologie che hanno non si controllano, a volt a volte sono anche magari maneschi, così, però comunque è appagan
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Certo, vai lì per lavorare, certo. Mh-mh, quindi situazioni un po' particolari.
E certo, certo, ma come come nova normale che sia quando si fa questo lavoro. Però, ehm, a livello umano mi sento utile. Che non è da poco, che non è da po
Mh-mh. Mh-mh, quindi beh certo, assolutamente, quindi è è comunque un lavoro che ti dà tanto da un punto di vista umano.